Ah ouais, tu les pousses.
<laughs> Mais non, je mets des petits pics sur la chaise. <chuckles>
<laughs> OK, bah ouais, si tu veux. <chuckles>
<chuckles> Tu sais les trucs anti-pigeons là pour pas qu'ils s'arrêtent. Il y a des trucs que tu mets sur bah tu mets des trucs comme ça sur la terrasse, pour pas que non, c'est des pics. Tu connais pas les pics anti pigeons?
C'est quoi? C'est quoi les trucs anti pi C'est des graines? Non, je connais pas les pics anti-pigeons.
Eh tu vois, moi aussi, je peux t'apprendre des trucs. <laughs> Bon, ça va pas te servir beaucoup, mais <chuckles>
Bah ouais, <laughs> Non, mais écou OK super, pic anti-pigeons. Ah, plus, heu
Ouais, ça tu le mets en fait sur les ter sur la terrasse
Ah ouais d'accord, heu
et comme ça, voila ils viennent pas faire leurs, heu leurs besoins.
OK, pas mal.
Moi sur le sur le balcon, de mes parents ils les les pigeons, ils viennent, ils ils m ils font des œufs, <chuckles> et du coup, heu et ben en fait, elle, heu, elle garde son œuf, tu vois, jusqu'à ce qu'il devient un poussin Et donc a déjà eu 2 fois comme ça ma mère sur son balcon.
C'est trop mignon. Ma mère aussi, elle a déjà eu ça.
Des petits poussins et tout. Ah ouais?
Ouais.
Ah mais mon père, il s'énerve quand il y ça. Je sais pas pourquoi.
Pourquoi?
Bah parce que ça le dérange qu'il y des pigeons qui viennent, parce que du coup, elle ramène tous ses potes, tu vois. Fait: «Ouais venez, heu, <chuckles> on fête la naissance du petit». C'est ça! <laughs> J'adore. <laughs> Pigeon shower.
Bah c'est mignon. «Venez, heu, venez à la maison voir le petit». <laughs> «On fait baby shower!». <laughs> Tu as déjà fait toi une baby shower?
Non.
Mmh.
Pas du tout. Attends, j'en ai fait une pour une copine. Enfin, c'est une copine qui, en mem j'ai été invitée, quoi.
Ah! C'était bien? Je me suis toujours demandé, heu, comment ça ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comme dans les films?
Ouais, très bien. C'est avant la avant la avant la naissance, non? Oui.
Ouais, c'est pour savoir, heu, enfin, il y en a qui qui en profitent pour savoir quel est le sexe du bébé si jamais, heu
Ouais. Oui. Non là c'était sympa. Non, non, on connaissait le sexe puis elle a tout fait, heu, avec heu, tout en rose et tout, des gâteaux, des
ils connaissent pas Et ça, c'est sympa hein! Pour manger.
Ouais c'est sympa. Pour manger. C'est une autre occasion pour manger.
<chuckles> Exactement. Franchement, les occasions pour manger, on on apprécie pour manger.
Manger. <chuckles> <chuckles> On a pas <chuckles>
On en a pas assez, je trouve, pas assez.
Non, non. Il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour manger. <laughs> Faut se lever la nuit. <laughs> Pour manger. <chuckles> Ouais. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais, donc heu, là on va mettre notre cape, heu, d'invisibilité.
<chuckles> Non, c'est vrai. <laughs> Ouais, fe faut faut faut ne plus dormir. Mmh ouais. Je sais pas Ouais, comme dans Harry Potter du coup.
Ouais! <chuckles>

Heu, tu vois? Je change la plaque. <chuckles> Comme dans Taxi. Heu, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je fais des courses sans faire la queue.
Ouais. C'est ça, après, on verra qu'il y a pas ouais, tu changes la plaque, ouais. Ouais, c'est clair.
Mais bon, mais il y aura des gens. Donc comment faire? Ah bah, non, bah, je sors sans payer, en fait. <laughs>
Ah, heu. Ouais, tu en fait, tu fais p tu vas pas à la caisse, tout simplement.
Bah, oui, tu as vu comment je suis, heu <laughs> Oui, c'est
<laughs> Va falloir que tu t'adaptes à ce pouvoir, hein, parce que bon. Faudrait il te faudrait une petite formation.